Так, хорошо. А, есть ли поблизости, в принципе, какие-то школы по вождению? Почему я об этом спрашиваю? М, потому что, обычно, ведь, в школах, если там проходит обучение, они могут именно посоветовать книги, которые, м, ну, вот отвечают, да, за правила. Возможно, какие-то правила будут, э, немного другие, чем, а, в российском, ну, законодательстве, да, которые предусмотрены. М, э, да, может быть, тебе нужно, м, пойти в школу и спросить, по каким учебникам в принципе они учатся, и, может быть, те посоветуют даже какой-то англоязычный, либо вот, э, физический книга, да, в которую ты будешь листать и смотреть, и делать экзамены, либо это будет онлайн, э, книга тоже, по которой действительно люди готовятся, и чтобы тебе не ошибиться с вопросами, вот, которые тебя ожидают.
Да, там знаки другие немножко. Мгм. Та, ну, мгм. Слушай, я прям об этом не думала на самом деле. То есть, я как-то подумала просто поискать что-то в интернете, но вот ты сейчас об этом говоришь, и, наверно, действительно, можно это сделать. Действительно, ведь, и где-то же учатся люди, которые здесь сдают экзамен с нуля, да, ведь? Наверняка же есть какие-то автошколы, они же не дома это делают. И правда, можно по поспрашивать. А вот ты тоже говоришь щас про проспра поспрашивать, и я думаю, что, а, я же могу на самом деле где-нибудь, ну, на форумах задать вопрос, вот там, допустим.
М, ну, однозначно. Конечно, да. Может быть, да, и в форуме, это прекрасная вещь, и либо в Фейсбуке можно группу найти там, э, либо в Телеграме. То есть, есть же какие-то, а, ну, вот, э, площадки, да, тем более по темам сейчас уже, э, настолько группы распределены, ты прям можешь зайти в группу, э, не то чтобы своей страны, где ты находишься, а даже свою, э, своего города, ня, и спросить насколько жестко эти экзамены принимаются. Какие советы может быть, э, люди действительно дадут, и точно также, э, по книгам абсолютно можешь найти информацию, и кто-то даст совет и более подробно расскажет. У тебя даже страх может быть сам по себе он пройдёт.
М, да-да-да, мгм.